Ah, nunca se sabe. Talvez eles podem fazer uso e, tipo assim, vai ajudar para os 2, né. Você precisa de um lugar para isso, porque para esses itens que você não quer se desfazer, porque têm um valor sentimental, e os seus amigos podem usar também. Mas, claro, amigos bem próximos, né?
É. Uhum. Uhum.
Já chegou a pensar nisso antes?
É, olha, eu não tinha pensado nisso não.
Porque, assim,
Eu até pensei
Hum.
não sei, se, de repente, eu pagar, sabe, esses lugares que você esses contêineres, que você aluga esses tem lugar que guarda móveis, guarda qualquer coisa. Pensei até em buscar.
Sim. Você acha que a sua cidade tenha tenha esse esse tipo de servi porque aí eu gan certas cidades no Brasil, acho que não não oferecem, ou se oferecem é só no estado vizinho, ou um estado bem grande.
Uhum, é, eu acho que tem, porque eu o a cidade é Brasília. Então, eu acredito que tenha. Eu não tenho certeza também não, eu estou conversando com você e comecei a lembrar, porque eu tenho que resolver isso, assim, sabe, de hoje para amanhã.
Entendi. Hum. É, su você falou que sua filha vai se mudar hoje, né, e você acha que você consegue
Vai mudar hoje, a do meio, né, a mais velha, ainda demora um pouquinho, mas é coisa de semana também.
Aham. E você acha que você consegue bancar essa esse tipo de serviço? Porque, se eu não me engano, precisa pagar mensalmente, né?
Ah, sim, mas aí eu pego e tiro do aluguel da minha casa, né. Uso parte do do que eu recebo eu isso, tem uma casa que eu alugo.
Ah, você tem uma casa no Brasil que você aluga. Olha! Tá, aí talvez seja uma solução melhor, porque você acaba não gastando o seu dinheiro em euro, né, porque para passar de para real, já tem uma uma certa porcentagem que é retirada ali de você de IOF, de imposto, né. Então, se você pode usar esse dinheiro do Brasil, que você já ganha aluguel, seria uma boa se não for tão caro, assim, né?
Sim. Acho que é, é. É. Eu acho que fica bom, não fica? Pois é, eu falei: "Bê, ah, eu preciso conversar com alguém dessas minhas ideias".
Sim.
Eu acho que eu vou fazer isso mesmo, sabe, eu vou procurar esse lugar aí depois da da nossa conversa aqui eu, olha, eu vou sentar ali e vou eu tenho que providenciar isso hoje. Olha, muito obrigada por me ouvir, sabe. Eu precisava desabafar, conversar com alguém sobre isso.
Não, com certeza, assim, às vezes só da gente falar com outra pessoa já nos ajuda a pensar e e vi e vira umas certas ideias na nossa cabeça que a gente pode fazer com que funcione, né, e eu fico muito feliz que eu possa te eu pude te ajudar.
Muito obrigado, foi assim reconfortante, tá bom?
Claro, claro, foi um prazer. Tchau, tchau!
Tchau.